Selama kita nggak ngeberantemin itu, oke-oke aja sebenernya. Tapi kalau misalnya kayak ada berantem ketika aku mungkin nyetel di mobil gitu, terus dia nggak suka
Mhm.
ya mungkin aku bisa memilih dengan, eee, nyala eh, nyalain, aku bisa nge-play lagu yang sedikit agak, apa ya seki sedikit agak enggak terlalu ekstrim lah, ngerti enggak? Ya jadi kayak jadi emang masih bisa ditolerant sama orang lain gitu. Karena aku secara naruli tahu gitu, oh ini orang bisa, bisa apa namanya naluri iya secara naluri tahu. Iya, mhm, kayak gitu.
Mmm, mhm. Iya. Naruli, Naluri. <laughs> Yaudah, mhm. Mmm, nah, itu kan berarti kamu ya yang menyesuaikan kan kalau kayak gitu. Nah, gimana kalau pernah nggak yang kayak, eee, misal dapet, eee, pasangan yang ekstrim banget nih, yang kayak setiap hari dia ngobrolin itu terus gitu, misalnya suka K-Pop, ya udah ngobrolin K-Pop terus gitu kan? <laughs> Kamu pernah yang sampai kayak agak kesel gitu nggak? Terus itu gimana kamu kalau di posisi kayak gitu? <laughs>
Mhm. <laughs> Iya iya. Iya. Selama selama aku pengalaman gak ada sih. Karena aku pilih-pilih juga gitu, karena tahu. Iya, kalau
Nggak ada ya? Oh, gitu. Eh, gimana tuh berarti? Berarti kamu preventif kalau kayak gitu?
<tsk> maksudnya secara personal gitu semua orang pilih-pilih juga sih. Kalau emang jadi pasangan atau apa iya nggak sih? Ya kan? Jadi nggak mungkin kebablasan ke momen seperti itu, gitu. Karena lucu banget kayak udah kayak kamu gak tahu apa-apa tentang dia, terus tiba-tiba pas udah deket, "Oh kok dia kok ekstrim gini ya sama musiknya" gitu kan, itu aku enggak usah ini sih.
Mhm. Mhm. <laughs> Hmm. Mhm, hmm. Oh. Mungkin ini kali, kamu pernah nggak pas awal gitu kayak, apa ya nggak terlalu mem membahas tentang musik gitu kan? Eh, tahu-tahu pas di tengah, baru tahu kan bisa aja kayak gitu ya? Kamu begitu nggak?
Apa tuh? Mmm, enggak enggak enggak aku enggak pernah kayak gitu. Itu aneh sih. Iya, itu aneh banget. Kecuali ya temen kecuali orang yang baru kenal gitu kan? Kayak awal-awal kenal mah biasa aja tapi lama-lama lah ini orang ternyata ekstrim banget ya ya ya sama K-Pop-nya gitu dan lain-lain. Terus, ibaratnya mungkin kita lagi di jalan gitu, terus dengerin lagu terus dia tuh nggak suka gitu, ya aku paling, eee, aku kayak kalau emang dianya agak-agak keras aku lebih ke ngebiarin aja sih aku iya ngebiarin aja sih, mhm mhm mhm.
Iya, hmm. Mhm. Mhm. <clears throat> Mhm. Hmm, ngebiarin ya? Bodo amat ya berarti ya? Nah, tadi kita ngobrolin konteksnya, apa, temen, temen kan temen ya tadi. Terus, eee, habis itu tadi pasangan. Nah, aku penasaran ini belum ini yang ini, keluarga. Nah, kamu tadi kan sempet bahas kayak rock-rock gitu ya? Berarti kamu suka rock ya?
Selera selera. Oh, iya iya, mhm. Mhm.